うん。
こう、やってることを無理にこう、やめてっていうのも違うし。で、こっちも勝手にね、合わせるこ ないですからね。うん。No more をね、大切にするように、こう境界線をしっかり引かれてらっしゃるのかなっていう風に思ったりとかしました。
うん、そうすね。 ううん。 うん、そうですね。 うん。 うん。 ううん、そうですね。うーん難しいなって思う時あります。あの、そう、あの、合わせて、もちろんアーメンっていうひもいると思うし、その、でも、うん、長続ける時に自分の意見をはっきり言うのも大事だなって思いますね。
うううん。 うん。 はい。 そうですね。うん。 うーん、そうですよね。例えばそのグルサークルでこう、仲良くされてるのは、一対一とかですか？それともグループなんですか？
はい。 はい。 あ、あの、結構いろんな人なんですよ。だからあのあの、そくそれはあの、結構その、海外の人は割と、入れ代わり立ち代わりくるし、で、日本人の人もあの、新しく来たりとか、その、新しく英語を学びたいては、来たりとか、逆にそのととこに来なくなるとか、あるので、だからこう、あの、だいたいその、えっと、増えていくんですけど、知りえ知りえ知っているし知る人が。で、ま、その中でも何人か気が合った人だったりとか、そのよく、その行っている人？よく英会話でいると、しじひ自然と会話が増えるので、だからあの、だから、ひ誰か一人特定っていうわけじゃなくて、あの、はい、結構いっぱいいます。
あ、そうなんですね。うん。 へえ。 うんうん。 うんうん。 はい。 おお。 はい。 うーん。

あ、あの、これは、あの、Meetup で私、えっと Meetup っていうアプリがあって、あのはい、そこで、こう、英会話のグループ、あの、え日本人とかい外国人が会って仲良くしゃべる。で、だから、そう、英語を上達させたいとか、日本語を上達させたいっていう人が、あの、集まるグループを探したんですけど、それで、あのあの、す見つけて、で、ま、家からも近かったので、あの、結構頻繁に、割と、あの、定期的に行くようになって、そこで色々はい、あの、会った人と友達に会ったって感じですね。
うん。 ああ、はい。 へえ。 うんうん。 おお。 うん、ふん。 へえ。 はい。 おお。 え、なんか、すごく素敵ですね。勉強にもなって、こう、新しい友達ができて、すごい魅力的だなっていう風に思うんですけど。なんか、こう、そこでは最初どんなやり取りで、こう、友達ができたんですか？なんか、こう、もしぎこちなさとかがあったら、どんな風に乗り越えたかとかが知りたいです。
うん。 あ、はい。 うん。 あ、はい。 ああ。 はい、うん。 ああ、そうですね、あの、はい、最初は、あの、英語しゃべれなかったので私、行ったけど。英語を勉強したかったけど、英語しゃべれなかったので、最初、ま、Hi とか、<giggles> How are you? とか。<giggles> そう、それだけだったんですよ。あの、しゃべれないから。だからあとは聞いてるだけ。で、あの、こう、その状態の時っていうのは、ま、主に英語を勉強するのをメインに行ってたので、その、友達が、その、できるっていうよりは、英語の実力を伸ばしょ伸ばそうだったので、あんまり、その、あの、仲良くとかはならなかったんですけど、結構その1年とか2年とか行ってるうちに、顔見知りになる人が増えてきて。で、だんだんその英語の実力が上がっていったので、その、簡単な会話だったら話せるようになったりとか。で、ま、同じように英語を勉強したいっていう日本人の友達ができたりとか。で、なんか、だんだんそれで、こう深い話、会話ができるようになるにつれて、結構、その、ま、ぎこちなさだったりとか、あの、こう、人見知り？みたいなのがなくなっていって、で、ま、インスタ交換して、こう、一緒に遊ぶようになったって感じですね。
うんうん。 はい。おお。うんうん。 はい。 うーん。 うん。 はい、うんうん。 うーん。 はい。 うーん。 なるほど。 はい。 うん。 うーん。 おお。 うんうん。 おお。 うーん。